Ma, ehm, allora, semplicemente, mi sono, ehm, diciamo, imposta a un certo punto, ehm, di iniziare a dire no, che era una cosa che a me veniva molto difficile, perché, ehm, quando sei molto giovane e non hai secondo me una guida corretta che ti spiega anche che tu come persona, come essere senziente, ehm esatto, ehm, quando non hai questo tipo di guida, anzi, hai qualcuno, ehm, accanto che, ehm, diciamo, un poco sfrutta quest'onda, non hai non puoi pensare di avere una misura della realtà.
Ah. Non puoi dire semplici <chuckles> Sì. Okay, chiaro, perfettamente d'accordo.
Che era quello che sostanzialmente, ehm, n non avevo io. Cioè io, in quel momento, ehm, avevo perso qualunque tipo di, ehm, ris no rispetto, di come dirti, ehm, di logicità, ehm, nelle mie
Certo. Nel gestire la tua vita, no, perché comunque stavi dan esatto, stavi dando troppo, troppo spazio magari alla carriera, ehm, a ehm, prima di tutto ad altre persone no, a <chuckles> agli obiettivi di altri perso di altre persone solamente, no, per provare a cercare il tuo spazio, ehm, purtroppo ti stavi andando a perdere te stessa, ma anche, uhm, suppongo, no, mhmm, relazioni con amici, famiglia che sono
Nella gestione della mia vita. Sì, sì. Assolutamente sì. Sì, ma tutto, cioè la mia famiglia era arrivata a dirmi ma chiaramente anche, perché dovresti aspettartelo quando fai così, è che purtroppo non si ha la ehm, non hai la, come dire, ehm, lucidità, sì.
Lucidità, in quel momento magari per capire cosa cosa sta succedendo. Tu vedi il tuo obiettivo, sai che sei un po' stressato perché comunque sai che è difficile, devi dare il massimo, no non hai un percorso chiarissimo con delle regole che vai a rispettare e poi che ti garantiscano comunque il tuo posto e allora tu chiaramente provi, no? <chuckles>
Esattamente, hai perfettamente colpito nel segno. Ehm
Capisco e dimmi un po' come hai risolto appunto okay, mi hai detto che tu hai iniziato a a im importi dei dei limiti, a dire comunque di no perché prima dicevi sempre di sì, ehm, come l'ha presa diciamo ehm, come l'hanno presa i tuoi collaboratori in quel momento, uhm, e
Sì. Sì.
poi come si è trasformata la relazione con i tuoi cari comunque che ti circondano?